Sì, ehm, prima di tutto consiglierei di, mhmm, di testare bene l'insegnante, perché, una buona insegnante di Pilates, te ne fa in ti fa innamorare della disciplina, ehm, e ti fa vedere i mhmm, i risultati e i benefici, per cui, se già, parti con un'insegnante non abba non competente al punto giusto, già questo è no ti scoraggia. Poi poi vabbè, ehm, di farlo in modo, ehm, ehm, sempre, ehm co costante, perché è importante la costanza, come in per tutte le cose. Come per tutte le cose la costanza è importante.
Okay. Mh-mh. Okay. Costante? Assolutamente. E infatti, la disciplina è molto importante, anche perché, purtroppo, com anche nella palestra, se non si è costanti, dopo un po' si perdono quei benefici che si si erano ottenuti pian piano, anche con un po' di sacrificio. Quindi pian pia o comunque fare poco, ogni giorno sicuramente, non sforzarsi troppo. Eh, di
Sì, sì. S Sicuramente. No, no, anche perché poi, quando gli anni incominciano ad avanzare, tu ti rendi conto, cosa il tuo fisico, ehm, riesce a fare e cosa non e, mhmm, ed io ho notato che praticamente, un allon un allenamento fatto con il Pilates, ehm, che va ad allenare i muscoli profondi, ehm, non lo si perde quando hai un periodo di si stop per forza maggiore, come si perde il muscolo quando fermi la sala. Quando ti fermi con la sala, il muscolo subito perde. Invece, quello del Pilates, essendo un muscolo più profondo che tu vai ad allenare, lo si perde più lentamente e poi, lo si riacquista subito, nell'atto in cui lo riprendi.
Mh-mh. Certo, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, s mh-mh. Certo. Sì. Okay. Sì, sì. Mh-mh. Sì, okay. Okay, mh-mh. Sì. Okay.